ความทรงจำนี้แบบ relate กับความทรงจำในวัยเด็ก คุณบ้านล่ะคะ?
อืม ค่ะ เป็นคล้าย ๆ กันค่ะ จะเหมือนมัน ก็จะมีบางเมนูอะค่ะ ที่เหมือนทานแล้วรู้สึกเหมือนแบบ เป็นความทรงใจอะไรเด็ก ๆ เหมือนกัน เหมือนแบบ ร้านอาหารหน้าโรง เรียน หรือว่าแบบร้านข้าวในโรงอาหารที่จะ เป็นพวกไก่ชุบแป้งทอด แพนเค้กหน้าโรงเรียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า เอ่อ คือบางทีมันก็ไม่ได้อร่อยแบบ อร่อยว้าว แสง ออกปาก แต่รู้สึกว่าทุกครั้ง ที่กินมันก็รู้สึกแบบ รู้สึกดีอะค่ะ แบบ feel good อะ ไรอย่าง งี้
อืม ค่ะ ค่ะ นึกถึงแบบ แบบเวลา ช่วงเวลาในวัยเด็กใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ แบบรสชาติวัยเด็ก อือ
แล้ว